Mouais, c'est vrai.
Tu sais, hem, il y a, hem, alors, c'est c'est c'est c'est vrai que b c'est c'est une peur! Donc, tout ce qui est phobique, heu, c'est difficilement contrôlable. Donc, hem, c'est je suis désolée, heu, pour toi parce que c c en fait, ça va te desservir, dans le sens où, heu, un hypocondriaque, heu, il a a on va dire, en alerte H24, heu, pour pas, heu, choper, heu, quoi que ce soit. Et puis, dès qu'il entend, heu, qu un un reportage ou, heu, une nouvelle, heu un nouveau virus qui vient de d'apparaître, hem, un hypocondriaque le vit très, très mal.
Exactement. Moui! Mouais, c'est vrai.
C c'est ton cas?
Ah, oui, oui non carrément! Moi qui avait eu le covid à l'époque, heu, bah, j'étais full masque, heu ouais exactement, heu, même quand on pouvait ressortir, heu, je sortais, heu, v pas ou je met je continuais à mettre le masque, alors que le masque n'était plus obligatoire. Il y avais tu sais le les, hem, <clicks tongue> comment ça s'appelle, le gel hydraulique, heu, que je mettais ouais, dans les métros, heu, j j'essayais de pas toucher, heu, le moins possible les portes, et cetera donc, heu, mais, hem
Mouais. Ouais, tu étais en PLS, quoi? <chuckles> Ouais. Oui, hydroalcoolique, ouais. Ah oui! D'accord, OK. Ouais non, c c'est pas c'est pas du tout simple à gérer, heu, ce ce cette phobie, heu. Mais, en tout cas, pour le résultat enfin, pour le ton futur examen et donc les résultats que tu vas avoir
Dis, je suis toujours en alerte en fait, heu, quand il y a un problème alors que le médecin, en fait, il m'a pas dit: «C'est grave, faut opérer d'urgence, heu!» il m'a dit: «Heu, il y a rien d'anormaux, juste, faut un examen plus poussé mais je vous rassure, heu, il y a rien de de grave en fait.»
Mais oui! Mais Mais, bien sûr! Parce voilà. En fait, il faut que tu te dises, hem, à mon sens, heu,- et je pense que ça ça ça pourrait, heu, vraiment, heu, te soulager. Hem, s'il y avait un caractère grave